Ein bisschen. Also, mein Freund hat tatsächlich 'n Van gehabt, im Moment nicht mehr, aber wir haben, ähm, einige kleine Reisen gemacht und, ähm, das das finde ich echt toll, also, mit dem Van zu entscheiden: „Okay, hier ist schön, hier halten wir, hier übernachten wir.“ Ähm, und es gab, also, 'n kleinen Gaskocher. Also, man konnte auch 'n bisschen selber was kochen oder morgens 'n Kaffee kochen. Und wir sind mit dem Van äh, mit der Fähre nach Korsika gefahren.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, cool. Ja. Mhm. Ja.